Kadang itu ya, kalau ngomongin soal sekolah, gitu ya, kita balik ke masa sekolah. Itu, pasti, ada banyak hal, atau suatu hal deh, gitu, yang kita kangenin, gitu. Mungkin, salah satunya, bisa tuh, kayak, makanan atau snack gitu ya. Nah, kamu sendiri, ada nggak tuh, snack, eee, jaman sekolah, gitu ya, yang kamu kangen banget? Itu, kalau ada, apa tuh? Coba ceritain.
Oke. <chuckles> Mhm. Mmm. Aduh, aku tuh, jaman sekolah tuh, suka banget sama jajan-jajanan, apa aja, Kak. Dari yang sehat, sampai nggak sehat <laughs>
Oh, iya? Waktu itu gimana tuh, Kak? <chuckles> yang sehat gimana, yang gak sehat gimana tuh? <chuckles>
<laughs> Iya. Jadi, kayak, dulu tuh, kayak, banyak banget. Ya, yang sehat, kayak mungkin, apa ya. Kayaknya, kebanyakan nggak sehat semua sih, Kak, mungkin, yang sehat itu, kayak, bakso nggak sehat, ya? Atau sehat, ya Kak?
<chuckles> Ya, kalau berlebihan gak sehat Kak, <chuckles> asal sewajarnya.
Iya sih, eee, paling ini. Dulu tuh kan, ada apa, eee, Cheetos Cheetos terus Chiki Cheetos tuh, itu aku suka banget, yang jagung
Iya oke, Cheetos jagung ya?
yang, bu inget nggak sih Kak, yang bungkusnya warna merah gitu loh, Kak.
Iya iya. Ada tuh.
Ya kan, yang merah itu itu enak banget. Karena kan, sekarang udah nggak ada lagi kan, jual Cheetos, kayak, gitu kan, karena udah ditarik dari Indonesia kan. Terus, kayak, ini, aduh Kakak, kalau Kakak tahu, ini Kak, permen yang kacamata, yang rasanya coklat warna-warni itu.
Iya! Iya sih. Oh warna-warni itu, ya? Yang warna-warni, terus biasanya dipakai buat topeng-topengan di mata, gitu ya? <laughs> Oh iya, waduh.
Iya. Betul, i itu itu, aku bisa ampe tiap hari Kak, makan itu, ampe ya, sekarang efeknya sekarang, gigi aku banyak bolong kan, gara gara, makan itu dari kecil. Iya, mhm, karena aku tuh, suka banget sama, yang kayak, m manis-manis gitu, Kak. Kayak, cok yang apa, yang, topeng kacamata tadi. Terus, permen Kopiko, gitu gitu loh Kak
<clears throat> Serius, Kak? Itu, karena makan itu, kah? <laughs> Oke. Wah, menarik. Nah
jadi, kayak, ya, gara-gara itu. Jadinya, sekarang kayak, bolong.
Oalah, ya ampun. Itu, terakhir Kakak makan, makanan, jajanan waktu sekolah, itu kapan terakhir, Kak? Apakah waktu sekolah? Apa tuh, malah belum lama ini, tuh?
<laughs> Mhm. Kalau, yang, kayak, eee, apa namanya, permen, apa sih, yang, kaca kacamata itu, yang coklat warna-warni itu. Gak belum lama ini Kak, ada, karena temen kantor aku juga suka jajanan jadul, gitu kan. Jadi, dia pernah bawa nih, ke kantor. Jadi kayak dia kayak, ada ada 1 hari, seru banget Kak. Jadi, kayak, tiba-tiba aja, dia ngasih tahu, "Nih guys, ada jajanan jadul nih jaman dulu." Aku langsung ke meja Kak, pas aku lihat, ada kacamata itu, plus ada ini Kak, ada coklat, eee, apa sih namanya, ada kan coklat yang warna-warni, gitu Kak, dalamnya.
Heeh. Oh, iya? Wah! Enak banget tuh, seru tuh. <chuckles> Oh, yang dimana tuh, Kak? Tahu namanya, nggak?
Dia tuh dia tuh, kayak aku lupa, tapi kayak, eee, yang, apa namanya. Dia tuh, kayak, eeee, kemasannya kecil gitu, Kak. Terus, kayak kayak mangkok gitu kan, tapi kecil banget. Tapi betul betul, yang, ada putih putih, coklat, kuning, putih, coklat, hijau gitu-gitu loh, Kak. Itu, enak banget Kak betul itu enak banget Kak. Betul, itu enak banget, apalagi Nyam-Nyam.
Oh yang harus pakai sendok, itu bukan? Oh, iya itu itu enak banget Kak. Iya iya iya iya, yang 3 warna kadang ya? dua sampai tiga warna. Wah itu wah iya iya Kak. Itu, enak banget "gila" soalnya ini ya apa, ada, eee, biskuitnya dan eee, apa, biskuitnya terus dicocol gitu kan, ke coklat. Itu kan, kayak, selain rasa yang enak juga ada pengalaman gitu ya, Kak, pengalaman, ya enak aja, gitu loh, dalam hal memakannya, gitu ya. <chuckles> Wah.
<laughs> Betul. Betul banget, Kak, betul banget. Betul betul banget Kak, betul banget heeh. Terus, kayak, aku tuh juga suka ini Kak, Biskuat, eee, biskuit Biskuat itu loh, Kak
Oh, ya ya ya. Itu, sekarang udah j iya, sekarang udah jarang, ya? Itu kayaknya, ya?
tahu nggak? Yang warna merah. Udah jarang banget Kak, dulu tuh, tahu enggak sih Kak, aku tuh ampe kemakannya tuh, kayak, aku buat jadi bubur, gitu loh Kak. Jadi, kayak, biasanya aku taruh mangkok, terus aku taruh ini, air dingin biasanya, air dingin aku lebih sukanya iya. Biasanya, udah aku, apa sih, aku uyek-uyek aja, gitu loh Kak, aku remuk-remukin, gitu loh Kak. Biar jadi lembut, gitu loh Kak, dan itu enak banget menurut aku Kak.
Wah. Air panas gitu, ya? Oh, air dingin malahan. <chuckles> <chuckles> Iya sih, kebayang, wah, enak banget itu. Nah, kalau dari semua yang udah Kakak sebutin, yang paling Kakak kangenin itu yang mana Kak, ada nggak?
Wah, Biskuat sama cita eee, Cheetos sih Kak.
Oh, itu ya? Kenapa tuh, Kak? Apakah, karena rasanya enak, atau harganya yang waktu itu cenderung murah, atau mungkin kenangannya, tuh?
Mhm. Kalau, dari Cheetos ya Kak. Karena, menurut aku Cheetos itu, kayak, kan sekarang memang banyak ya Kak. Kayak, chiki-chiki yang ngikutin rasa si Cheetos ini kan, Kak, yang kayak, jagung bakar iya, mirip-mirip gitu. Cuman, maksud aku, yang rasa otentik itu, masih di Cheetos sih Kak, yang megang Kak. Makanya, menurut aku, kayak, pas aku makan Cheetos tuh. Kayak, menurutku enak aja, gitu loh Kak, susah ketika aku bandingin sama makanan yang lain Kak. Terus, eee, apa ya, nggak ada tandingan si Cheetos itu Kak, kayak, benar-benar beda gitu loh Kak, bumbunya, kayak gitu. Meskipun, sekarang kan, ada Cheetos, tapi produksi Indonesia kan, itu aja tuh, beda Kak rasanya Kak, emang enakan tuh yang Cheetos, yang produksi dari luar kan
Iya, mirip ya? Nggak ada tandingan, gitu ya? Wah, oke. Wah, masih masih ingat banget nih, berarti rasanya, Kak?
terus, kalau Aduh, masih inget banget, masih kebayang banget, malah Kak. Sekarang, masih kebayang sekarang.
<chuckles> Oke oke, terus apalagi tuh?
Terus, kayak, eee, kalau Biskuat itu lebih ke, apa ya, eee, dulu tuh mudah nyarinya Kak, sekarang kan, susah kan. Jadi, kayak, menurut aku, biskuit lain tuh, kurang suka, gitu loh Kak, aku lebih suka Biskuat itu, terus dihancur-hancurin, jadi benyek gitu kan. Nah, aku tuh suka itu, kayak, teksturnya tuh, manis, kayak, benerannya, aku tuh makan, makanan bayi, gitu loh Kak.
<chuckles> Iya iya iya.
Iya, kayak, enak gitu loh. Jadi, kayak, suka aja aku makannya, makanya kayak 2 makanan itu sih, yang benar-benar menurut aku tuh, susah banget dilupakan.
Oalah, berarti sampai sekarang nih, kalau misalnya Kakak ngebayangin, misal lagi makan Cheetos, atau makan tadi ya, Biskuat atau mungkin, eee, snack-snack jaman sekolah lain, gitu. Nah, itu masih kebayang nih, berarti rasanya Kak?
Mhm. Betul. Ih, masih Kak. Bahkan, Kakak nanya sekarang, aku masih kebayang Kak, rasanya Kak.
Oh, iya? Wah, pasti sambil ngiler-ngiler nih, ngebayangin jaman dulu makan, gitu ya? <chuckles>
Betul, ih, itu betul banget betul banget lagi, Kak. Jadi, kayak, aku kepengen lagi kan. Tapi, enggak tahu dimana carinya, kan. <chuckles>
Wah, tapi pernah coba cari nggak, Kak? Misal di online. Nah, biasanya kan, kayak, di online gitu kan, apa pun, ada tuh, biasanya tuh, pernah nggak?
Mhm. Aku belum pernah sih Kak, karena aku takut aja sih Kak, kalau cari di online nanti yang datang, kayak, udah kadaluarsa segala macam, gitu kan.
Kenapa? Oh oh pernah kah? Ngalamin yang, kayak, gitu Kak? Yang datang kadaluarsa, gitu?
Jadi, kayak, ya udahlah, takut aja. Eee, belum pernah sih Kak. Tapi, kayak, takut aja Kak, karena kan di online tuh, banyak banget penipuan ya Kak. Jadi, kayak, ya meskipun dia mau di se eee, apa, di e-commerce pun atau kalau atau mau di TikTok atau di Shopee pun, masih banyak juga sih, yang nipu Kak. Jadi, kayak, aku tuh orangnya, lebih suka yang beli langsung aja, gitu loh Kak. Jadi, kayak, tahu kita ini loh.
Iya sih. Oh, iya sih, benar benar. Nah, tapi pernah coba tanya nggak, ke teman Kakak, yang pernah beli jajanan, jaman dulu tuh, jajanan jadul. Pernah, nanya nggak, "Itu belinya dimana?" Gitu, barangkali Kakak bisa coba tuh, beli ke situ, tuh.
Mhm. Mmm. Pernah pernah, waktu itu aku tanya kan, "Ini, lu beli di mana sih ini, yang kayak-kayak, gini?" Gitu kan, aku penasaran aja, "Kok tiba-tiba dia bisa nih, nemu." Dia bilang, "Ada yang jual, di salah satu supermarket di Jakarta," kata dia Kak, yang lumayan gede, eee, "Ran Ranch Market," kalau nggak salah, kata dia.
Iya. <chuckles> Oh, iya? Oke. Oh, iya Ranch Market.
Di Ranch market tuh, kata kata dia, ada yang jual, "Dia ada," kayak gitu loh, kata dia. "Oh, oke oke," aku bilang gitu tuh.
Oh. Terus, Kakak coba cari tuh, udahan, apa belum?
Udah udah pernah coba cari Kak, dan emang ada sih Kak emang ada di, apa, ada stall-nya sendiri gitu loh Kak, khusus jajanan jadul kayak-kayak gitu. Jadi, makanya "Oh, bener juga nih, katanya nih orang" iya, coba deh Kak, aku aku sempet beli soalnya, yang kayak, kacamata itu. Coba deh Kak, beli, ke sana Kakaknya.
Wah, menarik ya? Baru tahu, nih. Oke. Tapi, harga nah, sekarang dari sisi harga, nih. Ada perbedaan nggak? Dari, jaman dulu, yang waktu Kakak masih sekolah, sampai sekarang, apalagi itu belinya, di di supermarket kan, ya? Itu, ada perbedaan harga yang signifikan, nggak? Itu berapa, masih inget nggak Kakak tuh? Dari yang SD sampai yang sekarang Kakak temuin, baru-baru ini?
Iya iya iya. Mmm. Mhm mhm. Aduh, itu sudah pasti ya Kak, inflasi itu nyata ya Kak, jaman SD itu paling cuman lima ratus atau paling, eee, apalagi yang, eee, apa sih namanya, coklat itu, paling cuman Rp200 doang kan. Sekarang tuh, udah naik jadi berapa ya, kemarin tuh, eee, tapi kar sekarang tuh kan, dia jualnya bukan per per satuan gitu, Kak. Jadi, per apa sih, per paket ya, per ikat, gitu loh Kak. Apalagi, kalau yang coklat itu kan, dia harus beli banyak kan per-pack! iya benar. Eee, kalau yang, si ko coklat kacamata itu, nggak salah, berapa ya, Rp25.000 deh isinya 5.
<chuckles> Iya sih. Iya. Oh. Iya, per pak gitu, ya? Itu, dapat berapa? Oh, wah, isinya 5? Padahal wah
5. Karena itu supermarket Kak iya. Dan supermarket kan, tau sendiri ya, lumayan mahal ya. Jadi, makanya kayak, sekitar segituan harganya Kak. Jadi, kayak, "Oh, oke. Ini boleh untuk nostalgia, sekali sekali boleh, beli," tapi kayaknya, nggak bakal tiap hari deh. <laughs>
Iya sih. Iya iya. <chuckles> Iya lah, pasti ya. Tapi, menurut Kakak sepadan nggak sepadan nih sepadan nggak dengan harg eee, dengan harga segitu, tapi yang Kakak dapat itu, adalah, ya nostalgianya tadi. Nah, itu sepadan nggak, menurut Kakak?
Iya. Mmm. Ah, menurut aku enggak sih Kak, kayak, menurut aku, mending aku beliin untuk yang lain aja sih, men beli mending aku beliin kopi aja sih, kayak, "Ya udah, nostalgia, ya udah lah." Maksudnya, sesuatu itu kan, kadang emang untuk di kenang aja, nggak untuk dirasain kembali, gitu loh Kak. Iya.
<chuckles> Wah, dalam nih. <chuckles> Dalam dalam. Oke, nah biasanya Kakak ada nggak tuh momen misalnya, mmm, lagi keinget makanan sesuatu, misal Cheetos, Biskuat, atau bahkan ketika Kakak tadi sempet beli di Ranch Market gitu, ya. Untuk, eee, apa sih, permen kacamata tadi ya. Nah itu, terus ketika Kakak konsumsi itu ya, waktu makan, mmm, ada bayangan nggak? Bayangan tentang masa lalu, apa yang Kakak pikiran waktu itu? Maksudnya, eee, mungkin jadi keinget, "Wah dulu jaman SD atau SMP gitu ya, itu aku makan ini sama temen." Terus, jadi keinget suatu momen tertentu gitu, nggak?
Mhm. Heeh heeh. Betul. Hmm Mhm. Mhm. Aku, paling sih, biskuat aja sih Kak, biasanya aku tuh makan si biskuat itu tuh, kayak, di hari, entah itu Sabtu pagi, atau Minggu pagi kan, sambil nonton Power Rangers, gitu loh Kak. Jadi, kayak, ketika itu tuh, makan itu sendirian pas udah lumayan gede, gitu kan, eee, maksudnya, pas kapan ya, aku tuh terakhir makan itu tuh, pas aku, eee, kayaknya SMA deh masih masih ada Kak. SMA itu masih ada sih Kak. Jadi, paling kayak, mengingat-ngingat kembali, gitu loh Kak, masa, "Oh, waktu itu, hari Sabtu pagi nih atau Minggu pagi nih, makan ini, pas lagi nonton Power Rangers di jam 9.00, di Indosiar," gitu loh Kak.
Oke. <chuckles> Iya. Oh. <laughs> Oke.
<chuckles> Paling, itu doang sih Kak, kalau untuk yang Cheetos, paling kayak paling ini, kalau Cheetos, kayak. Kan, biasanya kan, kayak, apa sih namanya, minyak-minyaknya, bumbunya itu kan nempel di tangan kan, itu kan biasanya kayak, langsung di langsung di kecup-kecupin semua kan, dijilatin semua, gitu kan. Kayak, itu tuh paling juga mengingatkan akan, ma kenangan itu sih Kak, biasanya.
Oh, iya. Dijilatin nih. <laughs> Ah. Wah, ya ampun. Ternyata, emang cuman sesederhana dari makanan ringan. Itu, ternyata memorinya, ini banget ya, eee, apa ya, kayak, luas banget gitu ya, Kak, dan dalam, gitu ya? <chuckles> Wah.
Mmm. Betul! Lumayan lumayan kan dan sekarang tuh susah banget Kak, nyarinya. Tapi, kayak, aku juga sebenarnya, aku tuh sekarang lebih ke, untuk, apa ya. Karena, lebih mementingkan kesehatan juga kali ya, Kak. Jadi, kayak, eee, apa namanya, eee, mengurangi yang kayak-kayak ada bahan MSG-nya, kayak-kayak gitu. Jadi, kayak, ya udah jadi kayak sekarang tuh. Ya udah, Itu cuma untuk dikenang aja, gitu loh Kak, bukan untuk dimakan atau dicari atau dirasain kembali, gitu loh Kak. Jadi, kayak, "Oke deh."
Oh, iya. Oke. Iya sih. Benar benar. Tadi ya, kata kuncinya, "cuman untuk dikenang," gitu. Wah, dalem tuh Kak. <chuckles> Nah Kak, Kakak
Betul. <laughs> Kayak lagu ya, Kak? "Cuma untuk dikenang."
Iya lagi. <chuckles> Nah Kak, mmm, apa ya, kalau misalnya, Kakak itu pernah nggak, sekarang sekarang ini mungkin, coba ngamatin jajanan-jajanan di sekolah, jaman sekarang gitu, pernah nggak Kak? Kalau pernah, apa tuh kira-kira perbedaan dari jajanan-jajanan sekolah jaman dulu, jaman Kak generasi Kakak, sampai yang ide apa, sama yang sekarang, nih?
<chuckles> Mhm. Heeh. Aduh, sekarang tuh udah kayak beda banget sih Kak, mungkin karena udah banyak, eee, ins apa ya, sumber informasi juga ya. Jadi, kayak, mereka itu bisa mencari hal apa aja sih, yang bisa mereka jual sekarang, di anak-anak sekolah yang tidak membosankan, ya kan Kak? Jadi, kayak, mereka punya akses ke sosial media, contoh ke TikTok atau ke Instagram gitu kan. Jadi, kayak, mereka tahu nih, "Jual apa ya? Biar nggak bosen," bahkan mereka pun bisa tanya ChatGPT kan, sekarang kan. Jadi, kayak iya, jadi kayak, mereka bisa tanya tuh, "Eh apa ya, eee, yang bisa dijual sekarang biar nggak ngebosenin?" Makanya kayak sekarang tuh, banyak yang jual burger lah, jual boba, terus apalagi ya, eee. Lebih kreatif dan inovatif sih Kak. Kalau dulu kan, lebih ke banyak, eee, makanan tradisional ya, kalau contohnya di tempat aku aja tuh, banyakan yang jual, kayak, eee, pempek. Karena kan, aku tinggal di Palembang makan pempek, tekwan, gitu-gitu atau nggak bakso, benar-benar yang makanan tradisional gitu loh Kak, sekarang kan udah banyak banget kayak, contohnya, eee, apa sih, ketang yang ada saus mayonesnya itu atau sushi di, eee, sushi di mentai mentai rice maksudnya atau dimsum mentai. Itu kan, banyak banget kan, sekarang Kak, boba tuh apalagi kan, ah, matcha juga tuh.
Iya. Oke. Iya. Oh, iya lagi. Benar. Lebih kreatif, inovatif, gitu ya? Oh. Dimsum, gitu ya? Oh. <chuckles> Wah, iya iya. Waduh, matcha. <chuckles> Itu udah, kayaknya heeh. <chuckles>
Iya, sekarang itu kan ada. Kalau di Jakarta kan, ada kayak gerobak matcha keliling gitu kan, namanya maling. Nah, mungkin kayaknya itu juga mereka biasa ngetem di sekolah juga Kak. Jadi, kayak benar-benar banyak banget sih, sekarang tuh lebih inovatif dan lebih kreatif orang-orang yang jualan gitu loh Kak, dibanding jaman dulu jaman dulu kan, kayak, ya udah gitu-gitu aja, tapi kayak kita kita juga nggak ada rasa bosan gitu loh Kak, paling orang tua aja kan, yang lebih mementingkan kesehatan kita gitu kan, takutnya nanti dulu kan banyak banget kan isu-isu yang tukang gorengan masak pakai plastiknya itu kan. Iya kan? Jadi, kayak
Iya iya. Wah, iya, benar tuh Kak. Iya lagi. Wah, <chuckles> itu kan, kayak, sampai booming banget, tuh. Sampai, orang-orang pada nggak percaya tuh, sama tukang gorengan kan, dulu? <chuckles> Oh, iya?
Parah. Iya, aku pun juga Kak. Jadi, kayak, "Ya udahlah, coba-coba aja deh." <chuckles>
<chuckles> Wah, ya ampun. Iya sih, benar sih. Kalau, bisa dilihat dari sisi kesehatan ya, mungkin dari sisi kenikmatan ya, nikmat lah ya, apalagi kalau sambil nostalgia kan, jaman SD, SMP, SMA, gitu. Tapi, mmm, kalau dari sisi kesehatan lah, itu dia sih Kak, yang perlu diwaspadai ya, sebenarnya iya. Nah, kalau Kakak sendiri tadi kan, eee, makanan-makanannya yang Kakak sebutin, itu adalah makanan makanan yang, eee, mungkin bentuknya lebih ke kemasan, gitu ya, Kak. Nah, sekarang ada nggak tuh yang yang gerobakan, kan kalau kalau dulu tuh, makanan jaman dulu yang, yang sekarang, eee, hype lagi, gitu ya. Nah, itu ada telur gulung misalnya. Nah, di Kakak, eee, Kakak ada nggak tuh makanan yang yang mengingatkan mengingatkan Kakak pada jaman dulu? Tapi yang ada, sekarang nih atau mungkin makanan yang Kakak kangenin, tapi yang bukan kemasan itu Kak? Kayak, misal, tadi yang gerobakan, kayak, telur gulung atau apa pun itu deh, ada nggak? Apa tuh?
Gitu, jadinya. Nikmat. Betul banget Kak, mhm. Itu PR-nya. Betul. Iya. Mhm. Mhm mhm. Heeh heeh, paham. Mhm, ada. Hmm. Mhm. Sudah pasti telur gulung, terus putu Kak, kue putu, tahu nggak sih? Kue putu juga
Wah, itu pasti ya. Wah, iya itu enak banget.
terus, eee, ini Kak, aku, eee, suka juga sama molen, pisang molen gitu loh Kak. Nah, paling 3 itu sih Kak, yang sampai sekarang itu, masih aku makan, telur gulung, terus pisang molen, terus kue putu gitu, "Wah, ya Allah Kak," apalagi kue putu ya Kak, itu enak banget Kak, bagi aku Kak, gulanya itu enak, emang gula itu jahat sih Kak, emang yang jahat-jahat ini enak ya Kak? <laughs>
Oh, iya. <laughs> Iya. Yang jahat-jahat, enak benar banget. Itu, adalah surga dunia tuh, kayak gitu, Kak. <chuckles> Bener itu iya surga dunia tuh, kayak gitu, Kak, memang Kak. <chuckles> Iya, benar benar.
Kan, 3 makanan tadi itu jahat semua, iya kan? Jahat semua kan? Betul, betul banget. Jadi, kayak, 3 makanan itu sih Kak, yang sekarang tuh, masih aku suka makan. Ketika aku ketemu, yang jual gitu loh Kak. Jadi, "Ah, itu my favorite lah, kesukaanku banget."
Wah, ya ampun, seru banget nih perbincangannya Kak. Jadi, kayak, tentang makanan aja bisa turut bernostalgia, gitu ya. Wah, makasih banyak loh Kak, udah berbagi, ini seru banget sih, lain kali sampai jumpa lagi ya, dadah.
<laughs> Iya! Iya, makasih juga ya Kak. Sampai jumpa Kak. Dadah.
Iya.